2'nci el alışveriş hakkında neler düşünüyorsun hiç, eee, kullanıyor musun 2'nci a alışveriş tarzını?
Ya, kendi hayatımda olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Eee, ve genel olarak insanlar arasında da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Hımm, bak güzel. Eee, hani, kendi hayatında kullandığımdan bahsettin. Peki, neden insanlar arasında yaygınlaşmasını, eee, istiyorsun ya da böyle bir, eee, öngörü neden oluştu? Ö biraz daha açar mısın acaba?
Evet. Yani, aslında hem, emm, 2'nci elle bakış açısının biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Eee, yaygınlaştıkça da bu, eee, algının değişeceğini düşünüyorum. Hem de aslında biraz daha, eee, şu anda böyle zincirlerin zincir, emm <smacks lips> markaların diyeyim yaygınlaşmasıyla birlikte biraz daha tek tipleşme başladı. Eee, 2'nci el alışveriş de bunu önleyen, eee, şeylerden 1 tanesi. Hatta belki de en çok önleyen şeylerden biri. O yüzden, eee, bu bu 2 sebep aslında temel olarak benim için.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Doğru diyorsun. Hı hı. Evet, güzel aslında dediğin gibi, hani, tekelleşme me eee, alışveriş konusunda mevcut, eee, bazı belli siteler var. Oralarda insanlar bir şekilde, eee, alışveriş yapmaya çalışıyor ama 2'nci el alışveriş her zaman bir alternatif olarak insanların hayatında, eee, olması güzel bir şey. Eee, peki biraz daha böyle, eee, hani, detaylar verecek olursan, eee, 2'nci elde hangi ürünleri tercih etmeyi seversin? Kıyafet mi, normal ev eşyaları mı, teknoloji mi daha çok ne ağırlıklı alışveriş yapıyorsun?
Evet. Evet. Ya, aslında, emm, hepsini yapmaya çalışıyorum. Yani, tabii ki <chuckles> aslında biraz, ııı, detaya indiğimde dikkat ettiğim şeyler var ama. Eee, kullanmanın beni rahatsız etmeyeceği şeyler de, eee, direkt olarak 2'nci ele gidiyorum. Yani, bu mesela kitap çok sık gittiğim bir şey. Eee, 2'nci zaten aslında sahaf da d önceden çok yaygın olan şeyler olduğu için ben hâlâ sahaflardan veya, eee, internet üzerinde bulabiliyorsam 2'nci el kitaplara, eee, gidiyorum. Emm, onun bir biraz daha böyle hani ı hı manevi bir tarafı da var bence kitaplara geldiğinde konu ama. Şimdi mobilya gibi, eee, elektronik şeyler gibi başkasının kullandığı ve temiz olduğuna çok fazla emin olamadığım şeylerde hâlâ biraz daha geride duruyorum 2'nci el alışveriş konusunda ama, eee, biraz daha dikkatli davranarak onların da yapılabileceğini düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Güzel. Hı hı. Evet, güzel. Değil mi? Güzel gerçekten. Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru diyorsun. Aslında kitaplarda 2'nci el biraz daha, eee, hani, manevi duyguyu da ön plana çıkarıyor. Hatta o kitapta, eee, daha önceki sahibinden yazılmış bir not, belki bir kitap ayracı falan bulmak, eee, böyle, yüz gülümsetiyor, gerçekten hoş oluyor. Eee, ama mesela, eee, hani, tamam elektronikte biraz, eee, kullanımından şüphelendiğin gibi konularda, eee, söyledin de, yani, bu elektronik mesela, eee, hani, telefon, bilgisayar tarzında mı? Mesela bir 2'nci el televizyon alır mısın? Ya da, böyle, ne bileyim başka, böyle, bir mutfak eşyasının 2'nci elini, böyle, çok az kullanılmış mesela, hani, öyle alır mısın? Yoksa sadece, hani, güvenlik açısından da mesela telefonda 2'nci el belki biraz, eee, güvenlik açısından seni şüphelendirebilir tabii m eee, böyle, bir spesifik olarak bir ar eee, kullanmam dediğin 2'nci el ürün var mı teknolojide?
Kesinlikle. Hı hı. Hımm. Y evet. Ya, aslında, eee, temizlikten bahsederken elektronik deyince d aklıma direkt kulaklıklar geldi o yüzden aslında "Biraz daha, böyle, geride duruyorum." dedim. Ama, emm, p elektronik eşyalarda, yani, beyaz eşyalar olabilir, televizyon olabilir, eee, onlarda eğer kalitesinden eminsem ya da, hani, kullanım durumundan eminsem şüpheye düşmeden alırım. Eee, telefon konusunda ben çok bilmiyorum açıkçası. Eee, o yüzden bir şey olur mu, güvenlik tehlikesi var mıdır? Eee, ama e telefonda da, emm, 2'nci el almaya özen gösteriyorum açıkçası. Çünkü, eee, özellikle şu dönemde sürekli yeni modellerin çıkması ve ilerlemesiyle birlikte çok fazla teknolojik atık da oluşmaya başladı. O yüzden, hani, kişisel olarak, bireysel olarak biraz da onu engelleyebileceğim hissi bana çok iyi hissettirdiği için yine aynı şekilde, hani, kullanmakta bana çok zorluk çıkarmayacaksa, eee, 2'nci el alma konusunda tereddütlerim yok.
Hı hı. He. Bak bu doğru. Evet. I hı. Evet. Anladım. Hı hı. <snorts> I hı. Değil mi? Çok doğru. I hı. Evet. Eee, doğru diyorsun aslında bu, hani, güzel bir farkındalık. Eee, dediğin gibi çok fazla bir teknoloji sirkülasyonu var. Eee, bir telefon markası yıl içinde belki, hani, 2 kere bir model çıkarıyor. Artık eskiden 3-4 yılda bir çıkan modeller, şimdi artık senede 2 kere çıkmaya başladı. E, hem bütçe olarak da bu seni, eee, sıfıf almaya kalkarsan zarara sokabiliyor. İşte hep bir yeni teknolojiyi kaçırma hissiyatı o oluşturuyor insanlarda bu süreç, eee, <gasps> ve 2'nci el aldığında tabii illa ki, eee, bir şekilde, eee, o teknolojiyi de hızlıca yakalamış oluyorsun. Bu arada kulaklık konusu gerçekten doğru, hani, eee, kulaklıkta biraz insanların hani te eee, sporda kullanmış olabilir o kulaklığı. Hani, biraz ter konusu, eee, gerçekten, eee, şüphe uyandırıyor. Bu konuda hak veriyorum sana da. Eee, peki, mesela kıyafet konusunda nasılsın? Eee, hiç kullanıyor musun 2'nci el kıyafet?
Maalesef. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Ya, kıyafet konusunda kullanmaya çalışıyorum. Daha önceden kullandığım da oldu. Yani, şöyle sadece ayakkabıya hiç girmiyorum 2'nci elde. Eee, biraz çünkü evet hijyen konusunda çok beni tereddütte bıraktı. Bir de sürekli sürekli yıkanabilecek bir şey de olmadığı için onda biraz daha geri planda kalıyorum. Eee, kıyafet konusunda da aslında Türkçe, eee, de çok kullanılan ya da Türkiye'de çok var olan bir konsept değil ama, eee, 2'nci el, eee, mağazalarının ya da işte küçük dükkanların özellikle Avrupa'da eee, olan yerlerden çok fazla giyiniyorum. Çok fazla alışveriş yapıyorum ki hatta özellikle oralardan yapmaya çalışıyorum. Bazen çok çok güzel şeyler de buluyorum. Eee, yani, o gerçekten zincir markalardansa eee, daha böyle 2'nci el kıyafet satan ya da bazen, hani vintage eee, da denilen, eee, şeyler satan yerlere yönelmeye çalışıyorum. Sadece kıyafette böyle 2'nci el, eee, satan uygulamalar var, ya, eee onlardan çok alırken kendimi rahat hissetmiyorum. Neden bilmiyorum. O birazcık beni böyle rahatsız hissettiriyor ama onun dışında mağazada gidip görüyorsam, eee, alıyorum.
Hı hı. O da biraz evet, temizlik konusunda. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. <clicks tongue> Evet. Hı hı, yani, dediğin gibi aslında evet, Türkiye'de bu 2'nci el mağazalar, ııı, hani, pek, ııı, karşımıza çıkmıyor ama Avrupa'da, gerçekten yaygın. Hani, insanlar, aktif olarak kullanıyor, eee, ve gerçekten, eee, güzel kıyafetler yakalanabiliyor orada çok markalı ürünlerin çok, eee, komik fiyatlara, eee, alışveriş yapma imkânı sunuyor. Ben de onu soracaktım; eee, bu, uuu, o u uygulamaları, eee, kullanıyor musun diye, işte, Avrupa'da, eee, Vinted mesela çok, hani, meşhur. Oradan bir alışveriş yapıyor musun diye. Eee, ama sen, kendin söyledin. Eee, biraz o konuda, hani, güvenlik ya da artık hijyen konusuna, eee, belki i rahat hissetmiyorsun diye. Eee, bir de mesela şimdi internetten alışverişin bazı zorlukları da var. Yani, eee, bir ürün alıyorsun, tabii kıyafette bu pek olmuyor ama, işte, teknolojik üründe mesela, eee, hani, ürünün garantisi olmuyor. Yani, ürünü mesela, eee, f yaşadığın şehirde mi almaya çalışırsın, hani, bi bi buluşayım satıcıyla, göreyim, ona göre mi alayım, yoksa mesela yaşadığın şehrin, eee, başka bir şehirden, eee, direkt olarak alıp, eee, kargoyla gelmesini falan bekler misin? Hani, böyle bir ayrımcılığın var mı?
Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet. Yani, eee, elektronik ürünlerde çok fazla şehirden şehre satış yapılmıyor. O yüzden onları alacaksam tabii ki bulunduğum şehirden alıyorum ama diğerlerini alacaksam öyle çok bir, ııı, kıstasım yok. Sadece, eee, konuşurken şey aklıma geldi. Son dönemde çok yaşadım. Aslında tam olarak 2'nci el sayılmıyor ama 2'nci eldi yani. Hani, ııı, kulaklık almam dedim ama en son aldığım kulaklığım, eee, 2'nci el sayılan bir kulaklıktı. Yine mağazadan aldım, tamamen yenilenmiş bütün, hani, hiçbir sorunu yok eee, tu ve çok istediğim bir kulaklıktı ve, eee, üretimden kalkmıştı ve sadece işte o mağazadan, emm, garantisi 1 yıla düşürülmüş ve, eee, A kalite olan yine, eee, bir kulaklık almıştım. Mesela o, öyle şeyleri alıyorsam, eee, ve şehir dışından söylüyorsam vs. eee, öyle durumlarda biraz daha markaya göre bakıp karar veriyorum. Yani, emin olduğum güvenilir bir markaysa, eee, çok da tereddütte kalmadan alıyorum. Şehir dışından ya da, işte, uygulamalardan herhangi bir yerden. Ama ıb çok fazla kıstas varsa, çok değerlendirmem gereken bir şey varsa biraz daha kolaya kaçabiliyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. İlginç. Hı hı. Hıı. Anladım, e Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru aslında, e, hani, bu mantıkta güzel, eee, bir sistem kurmuşsun. Eee, bu kulaklık konusunda da büyük ihtimal o, eee, mağazada, eee, hani, bir ürünü birisi almıştır geri iade edilmiştir. Büyük ihtimalle işte 1-2 ay kullanımdan sonra. Hani, o şekilde bir, eee, satın alım yapmışsın. Hani, o da güzel bir alternatif gerçekten. Bazı marka, eee, f büyük markaların, eee, marketlerinde, eee, bu tarz ürünleri yakalamak, eee, fırsat yaratabiliyor. Eee, peki, 2'nci el üründe mesela, eee, bir alım yaparken, eee, belki bir büyük bir eşya olabilir. Beyaz eşya olabilir. Teknolojik ürün olabilir. Böyle pazarlık yapmayı da sever misin? Eee. nasıl satıcıyla bir pazarlık muhabbetine girmeyi, eee, sever misin?
Aynen. Hı hı. <chuckles> Eee, <chuckles> yani, benim sosyal anksiyetem ona çok izin vermiyor. Eee, ben biraz daha şeyim, ya, insanlarla o konuşmaya girmekten de hiç hoşlanmam. Eee, sadece bunu belki, hani, uygulamalarda çok istediğim bir şey varsa ama bütçemi çok aşıyorsa sorabilirim. Ama, yine, orada da, hani, çok böyle insanları zorlayıp indirebilir miyiz, indirim yapabilir miyiz falan gibi şeylerden çok kaçınıyorum. Eee, yani, <chuckles> ben genelde, hani, bı 100 diyorlarsa 100'ü verir. Eee, arkamı döner giderim gibi. Ya, çün evet, çünkü çok strese sokan da bir şey beni, yani, eee, onu istiyor olmak karşı taraftan. O yüzden olabildiğince kaçınıyorum.
<chuckles> Hı hı evet. Hıı. Hıı, doğru. Hı hı. Anladım. <chuckles> Kafam rahat olsun istiyorsun. Aynen. Hıı. Anladım. Evet, doğra. Bazı insanlar tabii bu pazarlığın olmazsa olmazı görüyorlar alışverişi ve, hani, zevk alıyorlar tercih meselesi tabii. Eee, bir de mesela bu, eee, bit pazarları var oraya da değinmek istiyorum. Eee, bazı insanlar böyle hobi niyetine bit pazarlarını gezer. İşte orada böyle gerçekten, eee, bir avcılık moduna girerler ve orada çok değişik ürünler elde ederler. Gerçekten de, eee, fiyatının çok, çok, çok altında bulurlar ve kullanırlar. Eee, böyle bit pazarları ziyareti eder misin ya da oralara gitmeyi, hani, tercih etmez misin ve neden? Yani, biraz ondan da bahseder misin?
Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Eee, yani, tercih etmediğim açıkçası olmuyor. Eee, öyle ön yargıları olan bir insan da değilim. Eee, sadece benim yaşadığım şehirde özellikle Türkiye'deyken, eee, küçük de bir şehir olduğu için o konsept çok fazla yoktu. Eee, yani, tabii ki her şehirde var ama şehir büyüdükçe o o oradaki ürünlerin kalitesi ya da çeşitliliği artıyor. Eee, ama okurken İstanbul'da bulunduğum dönemlerde, eee, gerçekten şeye de emin oldum, yani, ihraç fazlası olan hatta, yani, çünkü aldığım şeylerin orjinal olduğuna da eminim ama, eee, gidip baktığım çok oluyordu. Yani, tabii ki şey yapmıyorum. Hani, çanta falan almıyorum o tarz yerlerden çünkü, he, bazı şeylerin kalitesi belli oluyor. Eee, ama gerçekten o, hani, b şehir de büyüdükçe, eee, kalitesine bakarak gezdiğim aldığım ve yıllarca kullandığım çok da memnun kaldığım şeyler tabii ki oldu. Eee, hem bütçe açısından hem de bence çok eğlenceli bir şey, hani, saatlerimi harcayarak onu geziyor olmak onu bir aktiviteye çevirmek çok eğlenceli bir şey benim için.
Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hımm. <chuckles> Evet. Anladım. Doğru. Hı hı. Hı hı. Çok iyi. Evet. Doğru. Evet, gerçekten hobi olarak, eee, dediğimiz gibi insanlar yapabiliyor ve eğlenceli orada, işte, sürpriz bir ürün buluyorsun ve senin deta eee, deneyimlediğin gibi, eee, uzun yıllar kullanabildiğin bir ürünse, eee, gerçekten tadından mı yenmiyor açıkçası. Eee, peki, böyle, hani, 2'nci el alışveriş yapıyorsun, eee, seviyorsun da, eee, sıfır ürünü de alıyorsun. Hani, bir kafanda kıyaslama yaptığında gerçekten 2'nci elde böyle, eee, illaki bütçeni, hani, eee, koruyorsun da, eee, böyle, eee, çok bariz farklar yaratıyor mu bütçe konusunda?
<chuckles> Evet. Ya, aldığım ürüne bağlı aslında, eee, ama çok fazla yaratıyor gerçekten. Eee, özellikle elektronik alıyorsam ve bilinen bir markanın 2'nci elini alıyorsam, eee, yaratıyor. Yani, kitaplarda belki çok yaratmıyor olabilir. Hatta eğer, hani, artık basılmayan bir kitap alıyorsam artık o 2'nci el de sayılmıyor gerçi ama, eee, biraz daha, hani, böyle antika sayılabilecek şeyler alıyorsam 2'nci el almak, eee, çok daha fazla zorluyor bütçemi. Ama, hani, böyle güncel elektronik şeylerin 2'nci elini alıyorsam ya da kıyafetlerin 2'nci elini alıyorsam tabii ki, eee, hem bütçem konusunda çok yardımcı oluyor hem de gerçekten ben, eee, eşyalara, yani, o materyallere çok fazla para harcamayı seven bir insan değilim. Çok gerekli gören biri değilim. O yüzden, vicdani olarak da, eee, beni çok rahatlatıyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Yani, bu son söylediğin gerçekten güzel. Hani, hem, eee, fazla para harcamayı, hani, materyalist bir insan olmadığın, eee, ortada ve, eee, hani, bir ürünün gerçekte, hani, değerini kafanda biçip ona göre harcama yapıyorsun. Eee, bu da senin hem bütçe olarak tasarruf yapmanı hem, eee, çevresel olarak belki bir farkındalık, eee, yarattığını gösteriyor. Gerçekten, eee, güzel bir yaklaşım. Eee, bugün güzel bir konu konuştuk, 2'nci el alışveriş üzerine. Eee, duygularını da çok güzel paylaştın bu arada. Çok teşekkür ederim.
Evet. Evet. Eee, benim için de çok keyifliydi, aynı şekilde. Bence de. Çok teşekkür ediyorum, çok zevk aldım.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.